طيب آآ، نقط من النقط المهمّة فكرة المال والماليات وال وال زي ما إحنا اتكلمت كده فكرة البخل أو فكرة بقى ال الفلوس نفسها وصرف الفلوس آآ فيما بعد الجواز وفكرة السفر، أنتِ شايفاهم إزاي، نظرتِك لل للفلوس عامةً وكيفية إدارتها، ونظرتِك لموضوع السفر إن الجوز يس إن الزوج يسافر مثلًا أو إن لازم لو هيسافر بيسافر بأهله؟
إمم. أيوَه، وأنا شايفة إن فكرة الأوّل الفلوس هو أصلًا يعني صعب واحد يفتح البيت لوحده، تبقى صعبة أوي، لازم شويّة على الأقل الزوجة تكون بتساعد أو لو هي موظفة تشتغل معاه في الأوّل، لأن ال الدنيا غلت للأسف جدًا، وطبيعي إن هو لوحده ما تتوقعش إن هو لو لوحده هيحقق لها اللي هي نفْسها في كلّه، أكيد في حاجات مش هيعرف يعملها يعني اللي بيكفي بيته دلوقتي بقى زي الفل ده راجل خارق للطبيعة ف فالدنيا بقت صعبة، والدنيا غالية، وأكيد كل حاجة في أولاد في مدارس في ما أعرفش إيه حاجات كتير، فده أكيد مش سهل حتّى لو في الأوّل، فكرة السفر بقى أنا باشوف إن هي بصراحة بتفرق، يعني أنا لو اتكلمت عن نفْسي أنا بارفض فكرة السفر دي نهائي، ما باحبش إن إحنا نكون كل واحد فينا في حتّة، بس أكيد طبعًا الظروف ساعتها بتفرق.
إمم. أيوه، أيوه. في حاجات هتس هتسقط أو هت أيوه خارق للطبيعة أيوه. صحيح. أ آآ الس السفر آه، السفر اللي هو الزوج بس إنّما لو لو كلّه ما عندكيش مشكلة صح؟ لو البيت
آه. والله أنا عندي برضه مشكلة مع كلّه. <laughs> عندي مشكلة مع فكرة حد يسيب أهله، وبابقى حاسّة إن أنا مش هابقى متطمنة إن هُم في حتّة وأنا في حتّة، حاسّة إنّه لو حصل أي حاجة وإحنا وأنا مش موجودة أنا هابقى بالوم نفْسي العمر كلّه، ففكرة السفر أنا باحس كمان
<laughs> أيوه أيوَه أنت بتحبي فكرة الاستقرار عامةًً في مكان أو كده صح؟

اه فكرة الغُربة وإن أنا ما أعرفش أي حد حواليّا ولو حصل أي حاجة ما فيش حد جنبي، ما فيش أي حاجة، بطولي دي فكرة باحسّها مرعبة شويّة بالنسبة لي، يعني فكرة السفر طول عمري رافضاها، يمكن عشان ما ما سافرتش برّه قبل كده، ما ما اتغربتش فأنا شايفة إن هي بهذه القسوة يمكن تكون ليها حاجة تانية.
أيوه، أيوه. هي طبعًا هي بلد بلد عن بلد بلد عن بلد بتفرق بس هي ال الغُربة في الآخر هي غُربة فعلًا يعني ف طبعًا.
ما هي بالضبط والواحد باحس إنّه بيرجع مش عارف حد، بابقى حاسّة برضه إن أولاده وهُم برّه لو نزلوا تاني مثلًا مصر هيحسوا إن هُم أغراب بقى في بلدهم. فباحس إن هو لأ إمّا هيعيش طول عمره برّه وي وخلاص بقى يموت و عاش ومات هناك، لا إمّا هيرجع وما حدش عارفه برضه ففكرة إن هي مش سهلة أنا باحس إن هي فكرة صعبة.
أيوه في الآخر آه يعني خسر ال خسر اللي برّا واللي جوّا.
بالضبط، هو خسر كلّه بالنسبة لي وأنا باحس إن الجواز ده فكرة فكرة السفر دي صعبة أوي.
أيوه، أيوه. تمام. طيّب آآ لو في يعني لو مثلًا رجعتِ لورا قبل في نصيحة معيّنة تحبّي تنصحي بيها لحد داخل على موضوع الجواز أو كنتِ تنصحي بيها نفْسك مثلًا قبل الجواز وكده؟
بابقى شايفة إنّه هو اسمعوا كلام أهاليكم في كل كلمة بيقولوها، دي نقطة مهمّة جدًا. الأهل عندهم نظرة
في كل كلمة وساعات الأهالي برضه بي يعني بيجوِّدوا شوية.
أنا بالنسبة لي أهلي ما بيغلطوش. <laughs>
أيوه ماشي بس مش كل الأهل كده يعني. <chuckles>
أكيد أنا بالنسبة لي باتكلّم عن نفْسي يعني بأين أهل بابقى حاسّة إن هُم عندهم برضه نظرة شويّة، يعني لو بيخافوا على مصلحتهم والناس الأهل السويّة
أيوه تمام. أيوَه هي فكرة الخبرات اللي هُم عدّوا بخبرات كتير أو
يعني أنا باحس الأهل الأس يعني لو سوييّن فلأ اسمعوا كلامهم لأن هُم عندهم نظرة، لو قالوا لكم على شخص في مشكلة كذا، فهو في مشكلة كذا أنا أكيد مش قصدي على الأهل اللي هُم بيرموا بناتهم ويلّا ده كويّس ده أصلًا أ بالنسبة لي دول أهل غير أسويا.
صحيح طبعًا. أيوه. أيوه أيوه آه آه.

ف الأهل أكيد ليهم دور كبير على الأقل في النصيحة، اللي هو بناءً إن إحنا نصحناك بعد كده دي بتاعتك، لكن في أهالي برضه للأسف
أيوه فعلًا. اللي هو آه، دور ال قصدِك يعني دور الإرشاد مش مش إن هو يأخد القرار مكانك بس بي بيوضّح لك النقط مثلًا اللي هي أنت مش شايفها، صح كده؟
بالضبط كده، اللي إحنا نصحناك، وأنت حُر، أنا مش باقول لك كده غصب عنّك مش باجبرك، أكيد فكرة الإجبار دي أصلًا إمم، أنا رفضاها نهائي، فباحِس إنه هو بس فكرة إن إحنا الأهل لازم ينصحوا الأولاد، يقولوا نظرتهم بناءً على مواقِف أكيد هُم مَرّوا بيها، الأولاد ما عدّوش بيها، فباحِس إن هُم ليهم دور كبير، وبالذات إن فينا أهالي ضيّعوا ولادهم، يعني اللي هو لأ خُديه ده هو غني، ده هو عمَل، أصل هو عنده كذا، أيوه طَب بعدين جُم مع أول مشكلة اتخانق م اتخانقت معاه أيوه هيعمل لها إيه يقُول لها ما أنا جبت لك وجبت لك، <laughs> طيب هأستفيد إيه ساعتها في الخناقة إنك جبت لي ي
أيوه، أيوه. ضيّيع له أيوه. يعني <laughs> آه. أيوه. صحيح.
فلأ، الأهل طبعًا ليهم دور كبير جدًا، وبرضه بالعكس إن ال الأه ال الناس نفسهم هُم اللي يستشيروا أو أهاليهم، يعني فكرة وحشة أوي إن الواحدة م
آه. آه يعني أنت عايز ال
إن الواحدة تمشي بدماغها.
عايزة الواحد هو ال ال آآ، أيوه، أيوه، معاكِ اللي هو أنتِ عايزة إن الواحد يرجع ل يرجع لأهله وياخد منهم الحكمة وياخد منهم ال النصيحة يعني.
لأ في ناس ما بتعملش كده، يعني اللي هو بالضبط في ناس كتير من صحابي اعتمدوا على دماغهم بس، اللي هو إحنا هنعمل كذا ومش هنقول لأهالينا، وفي الأخر لبسوا، يعني دخلوا في مشاكل وتصادمات اللي هُم هُم الطرف التاني عارف إن أنت ما قُلتش لأهلك فبيستغل النقطة دي، اللي هو أصل أنت عملتِ وأنتِ سوّيتِ وأنتِ كذا، هل هتعرف بقى تروح تشتكي لأهلها إن هو عمل فيها كذا؟ لأ خلاص ل أنتِ مشيتِ بدماغِك.
أيوه، أيوه.